Sim, eu busco sempre muita ajuda, tipo, eu sou aquele tipo de pessoa que eu não tem não tenho papas na língua, sabe. Eu chego e se eu tiver que contar um problema, eu não tenho aquela vergonha de "Ai o que que a pessoa vai pensar de mim e tal", na ai eu conto logo os meus problemas, peço ajuda às vezes, assim, para o meu pai, para amigos sabe. Eu sou eu sou muito aberta, sempre busco muitos conselhos, né, muitas aju muita ajuda das pessoas e tal, né. Agora esse negócio de ajudar lembrei de uma história aqui que foi <chuckles> que foi engraçado.
Uhum. Sei, sei. Uhum. Ah, quero saber, me conta que eu quero saber.

Ah, foi algum tempo depois, né, foi, eh a foi a foi alguns meses depois, né, não foi assim logo de cara, quando eu já tinha mais intimidade e tal, porque às vezes, eh, por exemplo, às vezes eu não estava com a minha filha e minha filha ia para casa do pai e tal, e aí ela ela perguntava: “Ai, cadê a sua filha, tal, não sei quê”, vinha, me dava um abraço, né, e tal. Mas aí eu falei, tipo, né, quando ela perguntou, né, do botijão de gás eu falei assim: “Não, é não não tenho eu não tenho como, não é, não tem não tem dinheiro, né, não dá”, aí já. <laughs> Né, não falei que era exagerado, né, pensei comigo, naquela hora, né. Mas, assim, o bom que ela levou numa boa, sabe, porque tem gente que se ofende, né?
Uhum. Sei. Uhum. Sei. Não tem mais como. Uhum. Claro.

Consegui, consegui passar até há pouco tempo atrás, a advogada dele me ligou falando que passou e tal. Mas que quando passa ela falou assim: "Ah quando passa os pontos às vezes ele passa as as multas tal" ele pagou tudo direitinho claro, né. Falou: "Eh, quando passa as multas às vezes os pontos nem vão pra carteira". Eu falei: "Ai então de repente nem vou ficar com ponto na carteira." <laughs>
Uhum. Dá. <chuckles> Maravilha, resolveu 2 problemas, né. Olha, muito obrigado, foi muito bom escutar você compartilhar suas histórias comigo, aprendi bastante. Muito obrigado e até a próxima.
Exatamente. Até a próxima obrigada. Tcha

Exatamente, e assim eu sempre fui assim, então, eu evito andar com dinheiro, né. E mas às vezes eu tinha uma moedinha e tal, né, eh, então, eu ia com a minha filha nessa padaria e sempre a gente tinha meio que o hábito de tinha esse hábito de sábado de manhã, né, quando eu estava de folga, eu dava um pulinho lá na padaria pra pra pra para comer, tomar um cafezinho da manhã diferente com ela e tal, né.
Uhum.
E eu sempre via a senhora na porta, né. E aí, eh, eu às vezes quando eu tinha uma moedinha eu dava pra minha filha dar pra ela, ela ficava super feliz e tal, né. E aí, teve um uma vez que e elas ela eu fui falar com ela, ela veio falar comigo, né, "Oi minha filha, tudo bem e tal". E aí, ela assim devia ser da minha idade, mais ou menos, né.
Sei. Sei. Era uma pessoa era uma pessoa amigável, digamos assim, né, você conseguia conversar com ela, ela estava lúcida ali mesmo estando em situação, eh, vulnerável, né.
Sim, ela sempre tinha sem estava sempre sorrindo e tal, né, e sempre educada, né, nunca era aquelas pessoas mal educadas, né, que às vezes você falava: "Não, pô não dá e tal". E aí te teve um dia que, né, eu estava saindo assim não estava entrando, né, ia pra comer, ela falou assim: "Ai você pode comprar 1 pão 9 pães pra mim pra eu levar pra casa e tal?" Eu falei: "Ah claro", né, porque assim, eu acho que eu até prefiro, dar comida do que dar dinheiro.
Uhum. Sei. Uhum.
Porque a comida a gente sabe que a pessoa mal ou bem vai comer ou vai levar pra casa pra para os filhos comerem, né. Agora assim a gente quando
Sim. O dinheiro é
né, o dinheiro a pessoa pode gastar com outras coisas, com as vícios e tal, então
Sim.
e aí eu comprei, né, a a comida assim, comprei os pães, né, dei pra ela, e eu vi assim que ela ficou muito agradecida, sabe, tipo ficou muito feliz, eu me senti super bem, né. Então, sempre quando eu ia naquela padaria tomar café com a minha com a minha filha, eu sempre comprava alguma coisa pra ela, às vezes ela pedia assim: "Poxa, pode me dar um pode pagar deixar o meu almoço pago pra mais tarde e tal". Aí eu sempre eu sempre deixava o almoço dela pago, né, assim, eh, óbvio que tem aquele lado que as pessoas quando você cos começa, quando você dá a mão as pessoas às vezes querem o braço ou a perna. <chuckles> Tudo, né.
Bacana. Uhum. Pois é. Pois é. Essa é uma dúvida que eu tinha, né, se ela chegou a se aproveitar dessa situação.